जी, अक्सर ना हमारे जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएँ आती हैं कि अ, जैसे कि अ, कहते हैं ना कि हमारी आत्मा की आवाज, वो हमसे कुछ और कहती है और लोग हमसे कुछ और कहते हैं और मुझे लगता है ना कि जो हमारे मन की आवाज होती है ना, हमें उस उससे समझना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए, एक बार ध्यान देना चाहिए कि क्या हम हमारा मन जो कह रहा है, वो वाक़ई में सही है? और उसके बाद जब हम दूसरे पक्ष की बातें सुनते हैं और हमें लगता है कि नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, लोगों का ये जो कहना है ना, वो गलत है।
जी।
तो हमें उनके सामने अपनी बातें रखने में ना काफ़ी अ, समस्याएँ जाती हैं और जब समस्याएँ उ उस समय ज़्यादा होती हैं, जब समूह में हमें अपनी राय देनी है और हम अलग सोच बाकी लोगों की समस्याएँ अलग हो जाती मतलब ब बाकी लोगों की बातें अलग हो जाती हैं। और हम उनकी बातों को मान नहीं सकते क्योंकि हमें ये लगता है कि उम, वो जो भी कह रहे हैं ना, वो गलत है। तो म म सम उस समय मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मेरी जो मन की आवाज है, मैं उनके सामने कैसे रखूँ? मैं अपनी मन की बात उनके सामने कैसे रखूँ कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और उस समय ना अ, मैं समूह में ना अपनी पाती हूँ और मुझे काफ़ी डर लगता है तो मैं इस डर से किस तरह से अ, निजात पा सकती हूँ, कृपया आप मुझे कोई सुझाव दीजिए?
ठीक है। अच्छा। जी, बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ और आप निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ, कि ये जो आप अपने विचारों पे विचारों से आपको परेशानी हो रही है, ये किस तरह के समूह में हो रही है? ये दोस्त का समूह दोस्तों का समूह है या फिर आपका परिवार है या फिर स्कूल है या फिर कुछ काम या कॉलेज वगैरह का है?
जी, जी। जी, अ, मैं पारिवारिक समूह की ही बात करूँगी। जैसे कि इन दिनों हमारे घर में ना अ, शादी का मतलब अ, हमारे यहाँ हमारे जो बड़े जेठ जी हैं, उनके बेटे की शादी का समय मतलब, चल रहा है और अ, अभी मतलब अ, हमारे यहाँ रोका का जो फ़ंक्शन होता है ना, वो हुआ। और उस फ़ंक्शन के दौरान ना मतलब, कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना, जो मुझे अच्छी नहीं लगीं या मुझे मुझे ये लगा कि ऐसा तो इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। और मैंने ये बातें रखने की कोशिश भी की बट यहाँ मुझे लगता है कोई समझने वाला नहीं है क्योंकि मुझे सब ये कहते हैं कि, तुम अपने ऊँचे-ऊँचे विचार ना अपने पास ही रखो। जी।
ठीक है। हुँ, बिल्कुल। देखिए, मैं कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको एक तरीके से आपको दबाया जा रहा है, और आप एकदम निश्चिंत रहिए मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। मुझे बस आपसे कुछ चीज़ें और जाननी हैं। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ विस्तार से कि इस स्थिति में आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है?
उ, जी। जी, एक्चुअली क्या है कि अ, उम, उनके बेटे की ना शादी सेट हो गई है और इन्होंने पहले मतलब अ, जो लेन-देन होता है ना, इसके बारे में उन्होंने उनसे ये कहा कि आपकी जैसी मर्ज़ी, आप वैसा कीजिए, और मुझे लगता है कि उन लोगों की ना परिस्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बट इन्हें, तो जो इन्होंने डिमांड रखी है, इन्हों इन्होंने तो वो चाहिए ही चाहिए। और मुझे लगता है ना, कि इसका सबसे ज़्यादा असर ना उस लड़की पे पड़ेगा क्योंकि इन दोनों की काफ़ी दिनों से बातचीत भी हो रही है, और फिर मुझे लगता है कि जब लड़कियाँ अपने विवाह के लिए सपने देखने लगती हैं, तो उनके ऊपर, मतलब, एक अलग-सा ना अ, मानसिक दबाव हो जाता है। मतलब, वो दूसरी दिशा में ना फिर प्रयास करना ना नहीं अ, मतलब, सक्षम नहीं हो पाता है उनके लिए दूसरी दिशा में प्रयास। और मुझे ये लगता है कि इसका ना उसके ऊपर काफ़ी असर होगा क्योंकि यहाँ पे ना स्थिति कुछ इस तरह की हो रही है कि अगर वो लोग लेन-देन में सक्षम नहीं हो पाएँगे, तो शायद ये लोग यह रिश्ता तोड़ भी दें। जी।
ठीक है। जी। बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं आपकी परेशानी को ना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहा हूँ कि आप जो है लेन-देन को लेके चिंता में हैं। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि पहले भी आपने कुछ प्रयास किए हैं इस चीज़ को लेके या नहीं किए हैं और जब-जब आपने प्रयास किए तब क्या नतीजा रहा उन प्रयासों का?
जी, जी। <clears throat> जी, बिल्कुल मैंने प्रयास किए, अपनी राय रखने की कोशिश की बट अ, सबका यही हो जाता है कि जैसे कि मेरा भी एक बेटा है। तो सब मुझसे यही कहते हैं जब तुम्हारा समय आएगा ना जब हम देखेंगे पर मुझे ना इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं, मैं ये सोचती हूँ कि देखिए अ, किसी के ऊपर इतना दबाव ना बनाएँ कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए।
ठीक है। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी। आप मुझे थोड़ा-सा अ, विस्तार में बताएँ कि ये जो फिर आपने बोला कि ऐसे आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उस चीज़ का कुछ नतीजा निकला, क्या नतीजा निकला उसका?
जी, उन उसका यही नतीजा निकला कि आपका बेटा नहीं है, बेटा हमारा है। और जब आपके बेटे की शादी होगी ना तब हम देखेंगे कि आप कैसे करते हो बिना लेनदेन के शादी और मेरी बातों को ना बहुत ही गलत ढंग से लिया गया, मैंने बस यही कहा कि देखिए अ, ये जो अब हमारे समाज में ये जो प्रथा काफ़ी लंबे समय से अ, चली जा रही है ना, उम, इसे ना थोड़ा-सा हमें रोकने की ज़रूरत है और जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कोई भी माँ-बाप जब अपनी बेटियों की शादी करते हैं ना तो अपनी बेटी को खाली हाथों विदा नहीं करते हैं। जितनी उनकी हैसियत होती है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बच्चियों को अ, बहुत कुछ देते हैं और हर माँ-बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से लेन-देन करके उनकी शादी करें, पर अ, जब हम उनकी औकात से ज़्यादा उनसे माँगने पे लग जाते हैं तो शायद ना फिर उनकी स्थिति खराब ही होती है। जी।
जी। ठीक है। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी जो चिंता है वो लाजमी है, आप निश्चिंत रहें मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि आप जब भी ये बात रखते हैं, तो उस समय आप क्या महसूस करते हैं?
उम, जी। जी जब भी मैं ये बात रखती हूँ ना तो उस समय मैं यही महसूस करती हूँ कि मेरी बातों को काटा ही जाएगा और बाके वाक़ई में वही रिजल्ट मिलता है मुझे। और मैं तो यही कहती हूँ कि देखिए अब इस प्रथा का अंत होना चाहिए क्योंकि अ, म मुझे लगता है ना ये प्रथा ना हमारे यहाँ मतलब हमारे मतलब जिस तरफ़ हम जहाँ के हम लोग हैं यूपी-बिहार के, उस तरफ़ ये प्रथा काफ़ी चल रही है और हम रहते हैं एमपी में। काफ़ी सालों से एमपी में रह रहे हैं। म मतलब अम, मैं ये कहूँ कि हम अ, 30-35 सालों से हम एमपी में रह रहे हैं। तो जब हम यहाँ की चीज़े हम सीख ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ के लोग किस तरह से शादी करते हैं, यहाँ तो बिना लेन-देन की भी शादियाँ हो जाती हैं, तो वही मैं कहती हूँ कि देखिए अगर सीखना है तो यहाँ के लोगों से सीखिए वो बिना लेन-देन के भी कितनी अच्छी शादियाँ करते हैं।
ठीक है। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ आपकी चिंता। आप मुझे एक आखिरी चीज़ थोड़ी-सी ये बताएँ कि आप अब भविष्य में क्या बोलना चाहते हैं, आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है?
जी। जी, बिल्कुल मैंने सोचा हुआ है कि जब मेरे बेटे की शादी होगी ना तो मैं इस तरह से कोई भी लेन-देन नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है और अगर कुछ नहीं भी है ना हमारे पास तो भी हमें उसको पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ना कि किसी का छीनने पे हमें अ, विश्वास रखना चाहिए क्योंकि हमें अ, हमारी मेहनत का ही काम आता है, किसी का दिया हुआ हमारे पास कितने दिनों तक चलेगा। जी।
जी बिल्कुल, देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को बहुत ही भली-भांति समझ चुका हूँ और आप निश्चिंत रहिए और अपने ऊपर ना आप सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आप अपने ऊपर कठोर मत होइए। ये दूसरों की सोच कैसी है, क्या करना है दूसरों को उसको सोच के अगर आप अपने ऊपर कठोर होंगी तो आप इस समस्या का हल नहीं ढूँढ पाएँगी। देखिए, मैं आपसे थोड़ा-सा चाहूँगा कि आप स्पष्ट और स सम्मानजनक तरीके से अपनी बात को कहने के तरीके अ, ढूँढिए। और कहीं न कहीं आप मैं शब्दों का प्रयोग करें कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा करूँगी। अगर आप मैं तरीके से बात करेंगे तो कहीं न कहीं ज़्यादा असर सामने वाले पे पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको किस बात पे एकदम अड़िग होके टिके रहना है और किस बात पे कहीं न कहीं समझौता अ अ, कम कर लेना चाहिए। ये चीज़ आपको ना थोड़ा-सा पहचानना पड़ेगा। आप बदलाव लाना तो चाहती हैं लेकिन बदलाव आप कहीं न कहीं बड़ी तेजी से नहीं लेकर आ पाएँगी और बदलाव आप जो है धीरे-धीरे करके ही लेेके आ पाएँगी। जैसे एक छोटा बच्चा चलता है ना, छोटे-छोटे कदम जब वो पहली बार चलना सीख रहा होता है तो वैसे ही कहीं न कहीं आपको छोटे-छोटे कदमों में बदलाव लाने की ज़रूरत है और अगर आप वो करेंगी तो ही आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बदलाव ला ला पाएँगे। और इसके साथ-साथ देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आपको ना थोड़ा-सा समर्थन ढूँढने की ज़रूरत पड़ेगी। ये समर्थन आपके परिवार में किसी बड़े बूढ़े का हो सकता है या फिर किसी का भी हो सकता है आपके परिवार में।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
जी, जी।
आप समर्थन ढूँढ ढूँढेंगी और उसके साथ राय बनाएँगे ना तो आपको जो है चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे आप चीज़ों को और समझने के साथ-साथ, कहीं न कहीं आप ये भी कर पाएँगी कि अगर आपको कोई परेशानी है तो अपने साथी के साथ क्या करना है ये राय भी आप बना पाएँगी। इसके साथ-साथ देखिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप सोच लें कि क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और उन सवालों के कहीं न कहीं जो सरल जवाब होते हैं ना, वो सरल जवाब थोड़े से पहले से तैयार करके रखें और कहीं न कहीं शांत रहने के उपाय भी अपनाएँ। इससे ये होगा कि आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप जो है सीधा-सीधा, लड़े-भीड़े जा रही हैं। चीज़ों को थोड़ा अ, आप आराम से ही करिए तभी हो पाएगा काम। और आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये जो-जो सलाह दी है, ये सारी की सारी सलाह आपके कहीं न कहीं काम आएगी और आप ये जो चीज़ों से परेशान हो रही हैं, जो नकारात्मकता महसूस कर रही हैं अपने समूह की वजह से, अपने परिवार की वजह से, ये आने वाले समय में इस नकारात्मकता को आप कहीं न कहीं सकारात्मकता में बदल पाएँगी। और मैं आशा करता हूँ मैंने आपकी मदद की होगी और आप अब ब आप, अब आप थोड़ा-सा आगे बढ़ पाएँगी।
जी, जी। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल आपने अ, जो मुझे सुझाव दिए हैं मैं उसे फॉलो करने की कोशिश करूँगी और मैं जैसे कि अभी तक बहुत शांत दिमाग से अपनी बातों को रखती आई हूँ। तो वैसे ही मैं रखने की कोशिश करूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आपके इस सुझाव से ना सिर्फ़ मैं अपने जीवन में उम, बदलाव ला सकूँ बल्कि उन लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सकूँ जिस जो इस इन दिनों ना बड़ी बहुत बड़ी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। और बस उनके कारण ही ना मैं काफ़ी चिंतित रहती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छे लोग हैं और मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें ना इन्हें पहले ही रखनी चाहिए थी। इसीलिए मुझे मतलब उनके लिए काफ़ी मतलब दुख फ़ील होता है। तो बिल्कुल मैं अ, कोशिश करूँगी जिस तरह से आपने मुझे अपने सुझाव दिए हैं। मैं आपके सुझाव से अपने जीवन में और जो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने की कोशिश करूँगी। जी, आपके सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे दोबारा अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं किसी समस्या के निदान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए आपके पास आऊँगी तो आप मुझे दोबारा से सुनेंगे और मुझे आप एक उचित समाधान दिखाएँगे। जी।
बिल्कुल, आपको जब भी कोई भी समस्या हो रही हो या फिर आपको कोई भी समाधान चाहिए हो, आप बेझिझक होकर निश्चिंत तौर पे मुझसे संपर्क कर सकती हैं।
जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।